Du, das war so, ich hatte vor 1 1/2 Jahren ein, ich sage mal, ja Gespräch, um es nett zu formulieren. Ähm, weil ich war im Praxissemester an der Schule und hatte dann so 4 Lehrkräfte, die mich betreuen sollten. Und dann kam Eine irgendwann auf mich zu. Äh, so Mitte im Semester sozusagen. Also, nach so 2, 3 Monaten eigentlich und meinte, mich dann, äh, vor den Kindern in so 'n Nebenraum zitieren zu müssen. Und die hat mich dort komplett fertiggemacht. Also, die hat wirklich über diese ganze Zeit alle möglichen idiotischen, kleinen, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll, aber so Kritikpunkte in Anführungsstrichen gesammelt über mich und hat mich da zubombardiert wirklich und das war endlos. Also, das ging über 'ne 1/2 Stunde lang, wo ich dann in diesem Gespräch saß. Also, ich nenne es mal Gespräch und ich habe mir gedacht: „Oh Gott, oh Gott, wo bin ich hier gelandet?“ Und ich konnte auch nichts sagen dagegen, sondern ich ich saß da einfach nur und ich habe halt gar nicht
Mhm. Mhm. Mhm. Oh mein Gott! Mhm. Oh, das ist ja übel. Ja. Mhm. Mhm. Ja klar. Mhm. Mhm. Mhm. Du warst wahrscheinlich total perplex und überfahren, oder? Wer war das überhaupt? War das, äh, 'ne, sage war das jemand in der gleichen Situation wie du? Oder war das jetzt da 'n Lehrer oder we wer war das genau, dass die sich das rausgenommen hat?
Ja. Das war äh, das war eine Betreuungslehrkraft von mir. Also, ich hatte 4 verschiedene, die mir zuge ähm, ja, also, denen ich zugerechnet wurde sozusagen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die eigentlich gar nicht wollte, dass ich bei der bin. Und, ähm, was ein bisschen komisch war, weil irgendwie wurde angeblich rumgefragt, wer mich haben möchte. Und ich weiß nämlich noch und ich ich bereue das wirklich bis heute, weil ich weiß noch, da hat mich ein richtig netter Kollege aus der 6. Klasse angesprochen und gemeint: „Hey, du kannst gerne bei uns auch da zugucken und dazukommen, wenn du möchtest.“ Und ich habe damals noch gesagt: „Ähm, ne, ich habe ja nur bestimmte Stunden, die ich pro Woche habe und“ Ich hätte einfach wirklich ich hätte so knallhart sagen sollen: „Ja, du hast recht, ich, äh, verlasse jetzt die 5. Klasse und gehe zur 6. Klasse, weil ich mich eh nicht, ähm, irgendwie gut gefühlt habe dort.“ Und
Ah, okay. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. .Das glaube ich. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, ja. Aha, oh, das tut so weh hinterher, ne, wenn man, äh, me merkt: „Mensch, oh Gott, könnte ich die Zeit zurückdrehen, was habe ich da nur für 'n Fehler gemacht, gell?“ Oh Mann. Mhm.
Ja.